تمام. يعني آآ المنظر الأساسي بالنسبة لك هو تدخل على Google وتشوف مثلًا آآ الخبر فعلًا حقيقي؟ تمام. طَب أنت شايف في رأيك إن هو الناس بتصدق بسهولة، أو في فئة معيَّنة من الناس فعلًا بتصدق الأخبار مع إنها ممكن تكون واضحة جدًا إن هي أخبار مش صح؟
آه، مصدر الخبر نفسه. طبعًا، طبعًا، ده في فئة كبيرة جدًا، وأقدر كده ألخصهم في في كلمتين: كبار السن. <chuckles> يعني الناس اللي سنها كبير شوية دُوّلة، أي حاجة بيشوفوها بيصدّقوها، و وبيكونوا مبسوطين جدًا. وأنا أنا باشوف ده جدًا مثلًا والدتي أو والدي بيكون ماسك مثلًا بيscroll كدهوة على الFacebook والّا حاجة، والاقيه جاي لي: "شُفت هبعملوا مش عارف إيه." هو خبر باين أوي إن هو fake أو أو ما حتى ما ما يَرِدش على عقل بني آدم، ولكن هُم ما أعرفش بقى هل هُم بي بيكونوا مبسوطين بالحاجات دي والّا إيه، بس في فعلًا فئة كبيرة، آآ، بتصدق الأخبار دي.
آه. <chuckles> امم. امم. أ أ يمكن يمكن يكون مثلًا <tsk> آآ قِلّة خبرة في موضوع الSocial Media دي، ده يعني ما بيبقاش عندهم آه. طَب أنت ما أما بتلاقيه كده بتوجّهه إزاي؟
آه، آه، بالضبط. ممكن يكونوا فاكرين ده مصدر موثوق. آآ والله يعني بيكون في حلّين. الحل الأولاني إن أنا باكون ماسك الموبايل بتاعي، فباخش بسرعة كدهوّة، أsearch أشوف فعلًا آآ هل م الخبر ده حقيقي والّا لأ، وأقول له: "لأ، ما فيش الكلام دوّة." أو في فعلًا الكلام ده. أو إن أنا أبدأ أقول له: "مش كل حاجة بنشوفها بنصدقها، ودي حاجة مش منطقية، آآ و ولازم نتأكد من المصدر." و وباوضح له، يعني بطريقة بسيطة كده، بحيث إن هو لمّا يشوف خبر تاني بعد كدهوّة آآ ما ما ما يتسرعش بقى، ما يتحمسش الحماس اللي إحنا بنشوفه دوّة ويصدقه. يبدأ إن هو يتأنَّى شوية، يشوف الخبر ده فعلًا منطقي والّا لأ، أو يدوّر عليه، وكده يعني.
أيوه.